أنا ك والله فكّرت بس إن أنا إيه، آآ إن أنا أروح مثلًا مع حد من الأصدقاء فممكن تشجّعني، بس ما ضبطتش. آه، يعني اللي هو إيه، قعدنا نرتِّب، يعني هي فشلت الفكرة من قبل ما نوصَل للgym أصلًا. طيب يالّا، طَب هننزِل، طَب هنتتفق، طَب هنروح النهارده، آآ أنا مرّة عندي ظروف وأجِّل، هي مرّة عندها ظروف وتأجِّل، فما نجحتش.
كويس. إمم. آه، م شكلها ما نجحتش مثلًا عشان ممكن الظروف ما كانتش مواتية ليكم ل أنتم الاتنين، بس صاحبتِك ديّة هل هي مثلًا بتبقى مُستديمة في نَفْس الوقت إن هي تروح الgym و ومتابعة عليه في الgym والّا والّا لأ؟ والّا أنتِ اخترتيها كده بشكل عشوائي إن أنتم تتّفقوا مع بعض إنّكم تروحوا؟